Allora, c'è per esempio, uhm, TRL, okay, che, ehm, c'erano sempre, mhmm, mhmm, quelle band, ehm, e cantanti che si esibivano, quindi noi andavamo pazze per, che ne so, ehm, io uhm, a me piaceva tantissimo Avril Lavigne quando ero piccola. Quindi lei quando si esibiva oppure c'erano quelli che poi andavano su Disney Channel, quindi i Jonas Brothers, oppure c'era Miley Cyrus, che era quella che faceva Hannah Montana. Uhm, oppure c'erano tutti i vari, mhmm, cantanti dell'epoca, quindi, ehm, quelli che facevano più musica, quindi c'era Ne-Yo, ehm, poi c'era e ehm, Beyoncé, vabbè Rihanna, e comunque tutte tu tutti i vari no, che c'erano negli anni 2000.
Sì. Sì. Okay, mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Personaggi che diventati poi strafamosi, che poi son diventati che hanno formato le loro band o sono diventati alcuni attori, attrici, però comunque che sono ancora presenti nel panorama musicale o nel panorama del del mondo dello show business, vero? Mh.
Esatto, esatto, sì. Esatto, esatto, sì.
Molto bene. Ehm, di queste canzoni che per te sono emblematiche poi le hai tramandate a qualcun altro della ehm, della st della, mhmm, generazione, diciamo, posteriore alla tua, magari, ehm, nipoti oppure cuginetti, cuginette, ehm, bimbi che passano da casa tua? Mh.
Allora, diciamo che, mhmm, tramandare è un po' difficile, però c'era tipo c'è mio cugino piccolo a cui ho cercato di tramandare il più possibile la musica, diciamo, che a me piace, quindi quella che dico: "È la musica vera."
Mh-mh. Mh-mh, okay, il tuo genere musicale diciamo sì. Mh, mh.
Ehm sì, sì. E, uhm, per alcune cose ci sono riuscita, ecco, per altre invece non proprio.
Beh insomma ci vuole anche del tempo e poi dei gusti in comune, comunque affini, non è sempre semplice. Okay guarda vorrei anche chiederti, adesso abbiamo parlato soprattutto chiaramente di canzoni del mondo infantile perché comunque da piccole si ascolta tanto quello che è appunto le sigle dei cartoni animati. Ma se parliamo magari della tua famiglia, ehm, degli adulti, c'è qualche canzone che ti riporta proprio ai ricordi, non so che si ascoltava magari in macchina o in casa, però di di, mhmm, di cantanti dell'epoca della tua famiglia insomma? Mh.
Eh Esatto, sì. Mh-mh.

Esatto, esatto. Da s
Era una sigla tradotta in italiano? Mh.
Sì, la sigla era in italiano, quindi però ce n'erano tante e, ecco, che ascoltavo anche in lingua originale. Tipo, mi ricordo che, mhmm, crescendo con mio fratello ho sempre visto Dragon Ball, che anche quello poi è rimasto uno dei miei, diciamo, cartoni del cuore anche per le sigle varie, no, che c'erano
Okay. Certo, un cartone che ha sfondato sia per quanto riguarda i contenuti, che tantissimo anche per la musica. È un po' intramontabile, eh. Mh-mh.
Eh, tantissimo. Esatto, esatto. E quindi mi ricordo che praticamente, uhm, mio fratello aveva le cassette addirittura, no, le videocassette, e in quelle, uhm, di Dragon Ball GT in particolare c'era, uhm, la sigla in giapponese.
<chuckles> Okay. Ho capito. E quindi ve l'ascoltavate così? Davvero? <chuckles>
Quindi io me l'ero imparata. Sì, sì, me l'ero imparata a v alcuni parole un po' a modo mio, altre le avevo cercate su internet, no, in generale. E quindi la cantavo quando ero piccolina e mi ricordo che quando giocavo con questa bambina e le cantavo la canzone, io dicevo: "No, guarda che la sigla originale è in giapponese" e lei mi diceva: "No, sono andata dal bambino nel nell'autobus della scuola e mi ha detto che non è vero" e io dicevo: "Sì che è vero." <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> <laughs> E quindi tu gliela cantavi e dicevi: "Io la so anche, eh." <chuckles> Ehm, ti è ricapitato di di ascoltarle poi da più grande queste queste canzoni?
Sì, esatto, esatto. E io gli dicevo: "Guarda che è vero". Eh, a voglia, certo. E continuo continuo a ascoltarle anche ora. Anche perché, <tsk> uhm, ci sono alcune, per esempio quelle delle Mermaid Melody, c'è n'una che si chiama: "Stella preziosa", che poi parlano e hanno testi che poi quando sei grande ti senti un po' persa e dici: "Oddio", d cioè dicono delle eh, dicono
Sì? Ah, bene. Mh-mh. In che senso? Sono delle cose un po' strampalate, oppure non sono più, ehm, valide ai giorni d'oggi? Come mai? Mh.
Do, dicono, diciamo, parole che, mhmm, quando, uhm, sei un attimino, non lo so, giù di morale, ti risollevano effettivamente.
Mh. Sì? Okay, quindi che sentimenti ti a parte questo di sollevarti? Quando tu, uhm, magari stai meglio, ecco, che non sei più giù di morale, però ascolti queste canzoni dell'infanzia, proprio queste preferite, queste 2. Ehm, come ti senti?

Mh-mh, okay, che cartone era? D era un cartone italiano? Era un manga? Ehm, la canzone era internazionale? Raccontami un po', dai, mh.
Allora, il ehm, diciamo, il cartone era un anime, no, quindi ehm, d origine giapponese. Ehm, era un po' incentrato su queste principesse sirene che avevano dei poteri e sconfiggevano, capito, i nemici, la solita cosa, però, ehm, essendo sirene loro per sconfiggere i nemici cantavano. A me piaceva un sacco cantare, quindi era un cartone che, non so, bellissimo e soprattutto quando, ehm, diciamo, mhmm, c'era questo, mhmm, andava, mhmm, insomma in onda e così via, mi ricordo che io quando ero bambina uscivo fuori a giocare con i miei amici, e ne le mie amichette e c'era la
Sì, mh-mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh, fuori sulla strada, nella via? Eh, okay. Mh-mh.
Sì, sì. Sì, sì, diciamo che abito in un quartiere, no, dove ci sono varie ville, ehm, e quindi eravamo un po' che giravamo, quando eravamo piccini, eccetera. E mi ricordo che c'era un mio vicino di casa che aveva la cuginetta che quando veniva portava il CD con tutte le canzoni. Io ero tipo lì che stavo
Okay. Mh-mh. Mhmm, che bello, tipo un mangiadischi, ehm, okay. Ehm, quindi ascoltavate le canzoni tutti insieme. Mh.
Sì, sì. E quindi